Ah, às vezes, eu escuto quando eu quero, assim, limpar a casa, também. Não hoje, porque hoje eu, hoje eu estava muito viciada no funk, mas assim, geralmente também, quando é talvez, quando é domingo, sabe, que é um domingo que eu estou mais, assim, querendo escutar música porque para mim é um pouco música de domingo, que é quando a gente faz churrasco ou essas coisas, sabe. Então, geralmente, eu escuto mais domingo. Mas eu gosto de samba, pagode só que mais quando é em festa ou quando eu vou em um show disso, uma roda de samba, eu gosto muito. Mas assim
Aham, sim. Sim, aham. Aham. Aham. Então, você é uma pessoa que gosta de músicas mais animadas, né, pelo que eu estou percebendo, assim, mais festeira?
É, sim. <chuckles> Porque assim, música um pouco triste, é só realmente quando eu estou triste, ou quando eu estou meio assim, meio, sabe, não tão bem. Porque
Sim. Sim. Você gosta de aproveitar a tristeza, né, você gosta de mergulhar assim. Uhum.
Sim, exatamente, eu aproveito tudo. Quando eu estou animada eu escuto música animada para ficar mais animada ainda, quando eu estou triste eu vou lá e escuto música triste que eu fico mais triste ainda. <laughs> Porque eu acho que, as músicas realmente influenciam muito, sabe, na minha vida. Então, se eu colocar uma música triste não estando triste, eu fico triste, aí eu prefiro evitar, sabe, para não ficar triste <chuckles> se eu não estiver triste. Sim, uhum.
Sim. Aham. <laughs> Uhum. Sim. Ah, entendi. Você se sente influenciada, assim, pela música, então.